Also, dass der Therapeut zu viel geredet hat oder der Klient?
Ne, ne. Der Klient, der Therapeut hat das zu ihr gesagt.
Der Therapeut hat gesagt, der Klient redet zu viel. <laughs> Wie geil, also ey, ich sage mal: „Das ist 'n 6er im Lotto.“ Du sitzt da mit deinem Block, ne, und denkst dir einfach nur: „Du wirst pro Stunde bezahlt.” Also ganz ehrlich, wer also, das ist aber 'n ziemlich schlechter Therapeut. <chuckles> Also ist doch f also, ne, eigentlich ist es in der Regel so, dass du da sitzt und dir den Leuten das aus der Nase ziehen musst, aber okay, interessant. <laughs>
<laughs> Ja. <laughs> <chuckles> <chuckles> <chuckles> Ja, ja, das meinte ich, ja. <chuckles> Exactly, ja, ja, <laughs> ja, ja. Also, ich habe dich ja, fand ich auch. <laughs>
Wow. Coole Geschichte. Der also, der redet mir zu viel, der braucht hier nicht wiederkommen. Also, den kann ich hier nicht gebrauchen, der der der will Hilfe von mir. Also, hallo? <laughs> Da war ich mitten mitten erzähle ich hier, ich war grad auf Kreta, ne, meinen Cocktail am Schlürfen, da unterbricht der mich mit seinen Problemen. <chuckles> Das, das ist richtig.
<laughs> Ja. <laughs> Oh Mann, <chuckles> ja.
Oh, Mann, ja, sorry, also, das ist bescheuert.
<laughs> Ja, das ist schon ziemlich bescheuert, ja.
Ja.
Also, ich weiß nicht mehr, ob ich etwas sagen wollte. Ich glaube, ich habe es vergessen. Ja <chuckles> ne, ne, kein Problem.
Alles gut, sorry, ich habe habe jetzt so viel Blödsinn v von mir gegeben, sorry. Ja, also, äh
Ne, das ist schon ziemlich lustig. <chuckles>
<chuckles> ja, <tsk> also, wie geht man mit solchen Situationen um, wenn man beleidigt wird? Ich sage als als Tipp für andere Menschen: „Erst mal durchatmen. Die Menschen haben selber Probleme, die Menschen sind selber unzufrieden, vielleicht sind sie sogar eifersüchtig oder neidisch, und, ähm, bevor man vorschnell handelt, einmal durchatmen und es nicht eskalieren lassen unbedingt.“ Das sind jetzt Ratschläge, die wirklich nicht gut sind, weil, wenn du da erst mal stehst <chuckles> und du wirst beleidigt, dann denkst du dir auch so: „Ey, Alter, du kannst mich mal.“ Aber es ist wirklich das Klügste, noch mal durchzuatmen und versuchen, es, ähm, nicht so stark an sich ranzulassen.
Sicher an. Mhm, ja. Mhm. Ja. Ja. Das ist diese diese Achtsamkeit, die du meintest.